Oye, y hablando de trabajo, ¿cómo equilibras tú lo que te pide el trabajo y lo que tú eres?
Okey, mira, deja te explico. Mm, te doy un pequeño contexto. Vieras que, para mí, lo que más me gusta son las matemáticas, entonces lo que yo estudio son matemáticas, ¿sí? Entonces, es como que lo que yo soy. Me gustan las matemáticas, me gusta la programación y demás, pero, pues, como soy ser humano, pues tengo que comer. <laughs> Tengo que comer, sí. Sí, o como cualquier otro ser humano que existe, ¿no? Ya sabes, adultos, responsabilidades, esas cosas de humano, <chuckles> pues, tengo que, ni modo, no queda de otra. Entonces, am, algo que me ha ayudado mucho, eh, digamos, a poner un equilibrio entre lo que yo soy y lo que me pide el trabajo, porque, pues, tengo que trabajar a fuerzas.
Claro. Muy bien. Sí, pues, tienes que trabajar, ¿no? Para poder Sí, claro. Aja. Sí, claro, que es lo que de tu equilibrio.
Es yo me yo fui por el tema de la docencia, fíjate.
Oh, interesante.
Entonces, como yo estoy estudiando algo que son las matemáticas y me gustan mucho
Ujú.
pues, en sí, ser docente no es por o sea, lo que yo estoy estudiando no es para ser docente, pero es el equilibrio que existe entre la necesidad que ocupo sí, que ocupo satisfacer.
Sí.
Y al mismo tiempo, estoy practicando lo que me gusta.
Oh, pues muy bien. Mira, se me hace muy interesante, o sea, eh, tu carrera es más las matemáticas, pero eh, quisiste ser, por ejemplo, ahorita docente para ejercer, y aparte, pues, me imagino que que, pues, vas a a tener más experiencia, ¿no? Y compartir tu experiencia que tú sabes, tu conocimiento.
Ajá. Ujú. Sí. Sí, pues sería más bien ponerme a hablar de lo que me gusta <chuckles> con gente que que me escucha. <laughs> Como que por fin eh, sí, por fin encontré personas que me quieran escuchar. <laughs> Sí, porque por lo general, pues, no hay pues, mis amigos cercanos, pues, no es como que me escuchen mucho de estos temas, ¿no? Están como que: "Ya cállate, <chuckles> ya, por favor, cambia de tema". Y ya con los alumnos como que, pues, no les queda de otra. <chuckles>
Claro, que está interesado, ¿verdad? <laughs> Claro. <laughs> Sí. Tienen que escucharte, ¿no? Si no te escuchan no van a poder aprender, si no Claro.
Lo repruebo. <laughs> No, es broma. Sí, sí, sí, es algo por el estilo, ¿no? Eh sí, porque, mm, por ejemplo yo tengo que mantener también el equilibrio, porque aunque me gusten mucho las mates, y me voy más por el lado teórico, también tengo que ser equilibrado en el tema de la docencia. ¿Por qué?
Ujú.
Porque, a veces, yo a veces bueno, es la realidad, eh, tengo que admitirlo. Soy muy apasionado. Entonces, hay veces que me desvío mucho del tema.
Okey.